Alors, est-ce que tu préférerais être, heu, toujours 10 minutes en retard ou, heu, 20 minutes toujours en avance?
Bah, je préfère être en avance qu'en retard. Bon, je bon après, en plus 20 minutes de retard, heu, merci. <chuckles>
Oui. <chuckles>
Je préfère être 10 minutes en avance parce que 20 minutes de retard sur, heu, certaines situations, ça peut être, heu, dramatique. Donc heu, ouais. Et toi?
Tout à fait.